المشكلة دي في في ناس كتير بتعاني منها. مشكلة كبيرة فعلًا.
آه.
مشكلة محتاجة مجهود عشان، آآ تقدر تتخلص منها، لأنه بيبقى تعود، والحاجة اللي بتتعود عليها بتاخد فترة عقبال ما تبدأ ترتبها، آآ وده بي ي يعتمد على اللي هو، آآ أنت برضو تاني يوم، آآ هتصحى لازمًا تفكر فيها إن وراك شغل. آآ تاني يوم هتصحى هتشتغل وأنت مش نايم كويس. آآ ممكن تحصل أخطاء معاك في الشغل، وده بيحصل مع ناس كتير. ف لازمًا تبقى حاطط، آآ قدامك اليوم التاني عشان تقدر آآ أيوة برضو استمتعت وما و و واللي هو استخدمت التليفون حتى لو في ترفيه أو في ال أو في تسلية معينة، بس يعني فيه حدود للموضوع عشان نقدر نكمل تاني يوم و و و ونشتغل لأن في شغل. فمعلش هو استخدام ال الهاتف، آآ بيبقى أكتر لل للشغل تبع الشغل عندك والّا بيبقى أكتر ترفيه؟
آه، بالضبط. امم. امم. لأ، هو بيبقى أكتر ترفيه يعني. أنا حتى بـقى شغلي أصلًا بيبقى online، ما بيبقاش فيه يعني آمم باقابل ناس وكده في مكتب والّا حاجة. لأ، مش كده يعني، أنا بابقى في البيت، باشتغل بمزاجي، ممكن 3 ساعات، ممكن 4 ساعات، ممكن يوم آه ويوم لأ، يعني براحتي خالص يعني. بس هو مرتبط أكتر بالدراسة في الكلية. أنا باحضر باحضر مثلًا 3 أيام كده في الأسبوع آآ محاضرات على طول، حتى لو أنا قاعد دراسة. هي الأكتر بيبقى مش مش وقت الدراسة يعني. آآ هو بيبقى أكتر بس زي ما قلت ترفيه. يعني حتى لو كده، قليل أوي لما يكون في استفادة منه، آآ مثلًا تقول والّا حاجة حتي لو قعد سأل عمل حاجة معينة أو أنا استشرته عن حاجة بقد إيه يعني، ممكن مرة مرتين في اليوم، آآ، ما بتاخدش وقت خالص. هو بيبقى الأكتر ترفيه، يعني عايز أقول لك في الأخر التليفون في الFace والInsta وحتى الTikTok برضه. ديّة بصراحة بتخليني كده أنسى نفسي خالص يعني. آآ برضو باحب أعرف الأخبار، أخبار الرياضة حاجة زي ما دايمًا بافتح أشوف إذا فيه جون جه والّا حاجة أعرف مين دي أكتر حاجة بتشدني في التليفون. برضو فيه لعبة كده بالعبها مع زمايلي، يعني لعبة بتبقى إحنا كنا team، ف فدي ممكن أخسر فيها والّا حاجة دور أو 2، ألاقي نفسي لأ، أنا عايز أكسب وأعوض فبرضه دي تضيّع وقتي برضو. فاهم قصدي؟ فديّة يعني أكتر الحاجات اللي وزي ما باقول لك كده بيبقى أكتر آآ بالليل قبل ما أنام
امم.